Расскажи, а как ты говоришь о чувствах, не устраивая сцен?
М, я стараюсь, э, просто в спокойном режиме, а, м, рассказать своему человеку, а, о том, что я ощущаю. Э, и, по сути, всегда получается это сделать без цен.
М, ну, то есть, к даже когда тебя захлёстывают какие-то эмоции, даже негативные, а